Ừm, chà, cái cách này cũng khá là hay đó nha. Khi mà bạn, ờ, nhắc tới sách đó, thì mình cũng nhớ là hồi lâu rồi đó, mình thì cũng rất là hay có cái thói quen đọc sách. Nhưng mà về sau này, do dùng cái thiết bị điện tử nhiều quá nè, lướt mạng xã hội này kia nhiều quá, rồi thêm mấy cái app mua hàng online nữa, cho nên là mình dần mình cũng quên mất cái việc đọc sách. Ừm, đó, có lẽ đây là lúc mà mình nên, ờ, ừm, đọc sách trở lại nè, để giúp cho tinh thần nó được thư giãn theo một cái cách lành mạnh hơn, đúng hông bạn? Để mà mình dễ vào ngủ hơn, đồng thời kết hợp với lại cái việc thiền nó cũng rất là, ờ, có ích cho sức khỏe tinh thần, cũng như là cái giấc ngủ của mình nó cũng được ngon hơn. Từ đó thì buổi sáng hôm sau mình sẽ có nhiều năng lượng nếu mà đi tập thể dục hơn nè.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, đúng vậy. Đúng rồi đó. Ừm, có vẻ là bạn đã rất rất là hiểu rồi. Vậy thì, mình có một cái giải pháp cuối cùng để giải quyết cho việc là, à, mình không có động lực, bởi vì mình, ờ, đi tập, ừm, <tsk> một mình chán quá. Đó là mình hãy tạo ờ, rủ đồng nghiệp của mình đi hoặc là rủ bạn bè của mình đi tập cùng. Trời ơi, các chị em đợt cuối năm này, thì ai cũng muốn là vào dáng thật là đẹp để mà đón đón Tết luôn á. Thế nên là, trời ơi, một cái mục đích, gọi là, rất đông các chị em đều có nhu cầu thì mình rất là dễ dàng để có thể, ờ, rủ rê các chị em đồng nghiệp hoặc là bạn bè để mà đi tập cùng mình vào buổi sáng. Ờ, một nhóm thì chắc là có 2 đến 3 người đi là mình đã kiểu mình hôm đấy mà mình có lười lắm nhưng mà họ vẫn cứ gọi điện là: "Nhanh lên, nhanh lên tui đến công viên rồi, thì ra đi!", là mình cũng phải xách thân đi lôi. Thật sự là, lúc đấy là mình không đi không được á. Thế nên là có một cái động lực rất là lớn. Thì khi mà mình đi ấy, mình có người kể chuyện thì mình cũng sẽ rất là, ừm, vui. Khi mà bạn chạy bộ ấy, bạn vừa đi vừa tám chuyện ấy, nó cũng, ờ, nhanh hơn này. Mình cảm thấy là cái thời gian nó trôi qua nhanh hơn, mà nó cũng vui hơn nữa. Ừm, thế nên là, bạn thử xem là mình có ai để mà rủ đi không nhá.
Ừm, giải pháp gì vậy bạn? Ừm, đúng rồi đó, siết cân. Ờ. Ừm, đúng rồi đó, là mình cũng phải xách cái thân mình đi thôi. Ừm. Và mình cũng có động lực để chạy chạy bộ nữa. Ừm.